ก็จะเป็นแนวสตริงค่ะ เหมือนวัย วัยรุ่นเขาฟังกัน ก็จะเป็นสตริง เพลงแบบ แบบวงสตริง สากล พอป ปัจจุบัน ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็ปะปนกันไป เพราะว่าหนูสุ่มเพลง เวลาหนูฟังอะหนูจะสุ่มเพลง เพราะว่าเวลาที่เราฟังแบบสุ่มอะ ไม่ได้ไประบุเฉพาะเจาะจงค่ะ มันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลาย เออ! เพลงนี้ขึ้นมา เราไม่ได้ เหมือนกับว่าเราไม่รู้อะ มันจะผิดกับอารมณ์ที่เรารู้อยู่แล้วว่า เพลงต่อไปมันจะเป็นอะไรค่ะ มันจะไม่ค่อยดู ตื่นเต้น ดู ฟังแบบสุ่มเหมือนดู ตื่นเต้น กว่าค่ะ ใช่ค่ะ
เพลงพอป อะไรพวกนี้ไหมครับ? ง่าย ๆ อะฮะ ครับ อือฮึ หือ <chuckles> แบบนี้นะ เอ่อ เพราะว่าสุ่มไปก็อาจจะเจอของใหม่ด้วยใช่ไหม? บางที อาจจะ อา
ค่ะ ใช่ค่ะ อาจจะได้เพลงใหม่ที่เราไม่เคยฟัง ใช่ค่ะพี่
อาจจะเป็นเพราะว่า อ่า เราเป็นคนที่ฟังเพลงเดิม ๆ บ่อยอยู่แล้วหรือเปล่า? ถ้าเกิดว่าเราค้นหา เราก็จะ หาแต่เพลงเดิมไหม ประมาณนี้ไหม?
ก็ หนูว่ายูทูบอะค่ะ เขาฉลาดมากเลย ไม่รู้เขาสร้างมาจากอะไร เขาอะจะรู้อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าบางครั้ง เราจะไม่ได้เลือกเพลงไว้เป็นแบบรายการ ในถัด ๆ ไปอะค่ะพี่ แต่ว่าเวลาเพลงที่มัน มัน มันเป็นเพลงที่สำหรับเน็กซต์ต่อไปอะ เขาก็เหมือนรู้สไตล์เราอะค่ะ เขาก็จะมาในแนว ๆ แบบเดียวกัน นอกจากที่เรา นอกจากที่เราจะไม่ข้ามไปนะคะ มันก็จะเป็นเพลงคล้าย ๆ กัน เหมือน สมมุติหนูฟังเพลงของพี่ดาอยู่ ต่อไปก็อาจจะเป็นเพลงของพี่ อะไรอะ บูโดกัน แล้วก็อาจจะเป็นเพลงของพี่พั้นช์ ซึ่งมันเป็น ใช่ค่ะ ซึ่งมันเป็นเพลงที่อยู่ในยุค ยุคเดียวกัน อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันก็จะมาต่อ ๆ กันอะค่ะพี่ ไม่รู้เขาสร้างมาจากอะไรเนาะ เหมือนเขารู้เลยอะ <chuckles> ค่ะ
อา ครับ อา <chuckles> ครับ อา ก็ไม่ ไม่หลุดธีมใช่ไหม? มันก็จะอยู่ใน อา อะฮะ อ๋อ แล้วอย่างงี้นะครับ ได้มีเคยลองเปิดใจไปใช้พวก เอ่อ สตรีมมิงอื่น ๆ บ้างไหมครับ? อย่างพวก Spotify TIDAL หรืออะไรพวกเนี้ย
อืม

ฟังค่ะ ปกติหนูเป็นคนฟังเพลง ชอบฟังเพลงมาก อ่า แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ของชีวิตแทบจะเป็นเสียงเพลงเลยค่ะ
อือฮึ อ๋อ 80% เลยเหรอครับ? แล้วอย่างนี้เนี่ย ช่วงนี้เนี่ย อ่า การฟังเพลงเนี่ยปกติจะฟังจากไหนล่ะครับ จากแบบพวกสตรีมมิง อะไรพวกนี้ไหมครับ?
ใช่ค่ะ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ <chuckles> ฟัง ค่ะ อืม ค่ะ ฟังเพลงของหนูก็จะมีอยู่หลัก ๆ ก็คือ ในยูทูบนะคะ ปกติจะเป็นคนชอบฟังเพลงในยูทูบ เพราะว่ามัน มันได้เห็นภาพด้วย แล้วอย่างบางทีถ้าเราไม่ต้องการ ไม่ต้องการเห็นภาพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ฟังผ่านแอป JOOX อะค่ะ เพราะว่าต้องการเน้นแค่เสียงเพลง แต่ส่วนใหญ่อะค่ะ คือหนูจะชอบดูผ่านยูทูบค่ะ เพราะว่ามันจะมีภาพมิวสิควีดีโอ ให้เราดูด้วยค่ะ มันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลาย ดูหนังสั้น ๆ เรื่องหนึ่งเลยค่ะพี่ ค่ะ
อา ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ อ๋อ ก็ ป ปกติก็เหมือนจะชอบดูด้วยใช่ไหม? ก็มักจะแบบไม่ ไม่ ไม่ได้ฟังอย่างเดียว อย่างนี้ ก็จะดูพวก เอ็ม-วี พวก อ่า วิดีโอไปด้วยเนาะ แล้วแบบนี้เนี่ย กับเวลาที่เราจะไปเจอเพลงใหม่ ๆ อะเนาะ เราจะ มักจะเจอเพลงใหม่จากที่ไหนล่ะครับ?
ใช่ค่ะ ชอบดู ชอบฟัง ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เป็นองค์ประกอบ อืม ค่ะ ค่ะ
จากยูทูบไหม หรือว่าโซเชียลอื่น ๆ เนี่ย?
ของตัวหนูเองอะค่ะ ค่ะ ของตัวหนูเองอะค่ะ เวลาไปเจอเพลงใหม่ ๆ ที่หนูไม่รู้จักอะค่ะ ก็มักจะไปเจอที่ ที่ข้างนอกนะคะ แบบว่า ถ้า ถ้าหนูอยู่กับตัวเองอะ หนูก็จะฟังเพลงซ้ำ ๆ เดิม ๆ แบบที่หนูรู้จัก แต่ถ้าเพลงใหม่เลยที่หนูไม่เคยได้ยินจากการฟังจากตัวเองอะค่ะ หนูก็จะไปเจอจาก เพื่อนชวนไปร้านเหล้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปนั่ง ไปดื่ม โดยส่วนตัวไม่ชอบดื่มนะคะ แต่ชอบบรรยากาศใน ในวงเหล้า ไปดูเพื่อน ๆ มันก็สนุกดี ใช่ค่ะ ไปฟังจากข้างนอกมา ใช่ค่ะ บางที บาง บางทีหนูเจอแค่ช็อตเดียวของเพลงนั้นน่ะค่ะ แล้วหนูก็รู้สึกชอบจังเลย พอหนูกลับบ้านมาหนูก็มาเซิร์ช เซิร์ชผ่านกูเกิลบ้าง ผ่านยูทูบบ้าง ท่อนที่หนูจำได้ขึ้นมา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูก็มาลองฟังดู อ๋อ เพลงนี้นี่เอง เพลงเต็มมันเป็นอย่างงี้นี่เองค่ะ ก็เลยมีการติดตาม ติดตามมาจาก จาก จากร้านเหล้าเลยค่ะ ค่ะ
อะฮะ ครับ อา ๆ อ๋อ อ๋อ ก็ไป ไปฟังจากข้างนอกมางี้ใช่ไหม? หรือว่าอาจจะได้ยิน อา ได้ยินข้างนอก งี้ ครับ อือ ๆ ๆ อา แล้วถ้าเกิดว่า แล้วมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับที่ว่า อาจจะรู้สึกชอบเนาะ ไปจำมาอย่างเงี้ย แล้วมันอาจจะไม่ใช่เพลงไทย หรือว่าเราอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกอย่างเงี้ย แต่เรารู้สึกชอบทำนองอะ มีได้ลองหาแบบเอาทำนองไปหาไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ

แล้วอย่างนี้เนี่ย ที่ว่าปกติเนี่ย จะไปเจอพวกเพลงจากในร้านในอะไรพวกนี้มากกว่า ใช่ไหม? แล้วก็มา ค่อยค้นที่หลังเนาะ ขอถามได้ไหมครับว่า เพลงล่าสุดที่คุณ อ่า ได้เอามาอะครับ ได้ไปเจอจากข้างนอก แล้วเอามาค้นหาฟังน่ะ แล้วรู้สึกว่าชอบเนี่ย คือเพลงอะไรครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ มีค่ะ ก็คือตอนแรกที่หนูได้ฟังอะค่ะ หนูยังไม่รู้จักชื่อเพลง แต่หนูจำท่อนเพลงของเพลงหนึ่งได้ อยู่ท่อนหนึ่งที่หนูชอบมากก็คือ ในวันที่อ่อนแอ ไม่ได้แปลว่าแพ้ แล้วทีเนี้ย หนูกลับมาจากร้านเนาะ แล้วหนูก็รีบกลับมาที่บ้านเลยค่ะ กลัวตัวเองลืมเนื้อ หนูก็พิมพ์เข้าไปในยูทูบเลย แล้วก็ร้องเพลงช็อตเนี้ยให้ยูทูบเขาฟัง แล้วยูทูบเขาก็กรองออกมาเป็นชื่อเพลงว่า "วันที่อ่อนแอ" พอหนูคลิกเข้าไปฟังเท่านั้นเลยค่ะ "อุ๊ย ใช่เลย! เพลงนี้เลยที่เราตามหาอะ" เพลงเนี้ยค่ะหนูไม่เคยฟัง แต่ว่าหนูไม่เคยรู้ด้วยว่า มันมีเพลงแบบนี้อยู่ แต่ว่าหนูไปได้ยินที่ร้านเหล้ามา วันนั้นหนูก็เลยได้เพลงโปรดเพิ่มมาอีกหนึ่งเพลงเลยค่ะ แล้วมันก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจหนูดีมาก ๆ เลยในช่วงเนี้ยค่ะ เช้าก็เปิดฟัง ก่อน นอน หนูก็เปิดฟัง ใช่ค่ะ ๆ <chuckles>
ครับ ก็คือ อือฮึ <chuckles> อ้อ ใช่ไหม? โอ้ อืม ครับ อือฮึ อ้อ ล็อกผ่านยูทูบด้วยเหรอ เนี่ย อือฮึ โอ้โฮ อันนี้คือฟังทุกวันเลย ใช่ไหมตอนนี้?
ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าช่วงเนี้ยอินกับเพลงนี้มากเลยค่ะ เหมือนกับว่าเรา ก
นาน นานขนาดไหนนะครับ?
นานประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะพี่ ยังไม่เลิกหยุดรักเพลงนี้เลย ใช่ค่ะ เพราะว่ามัน <chuckles> มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หนูเหนื่อยกับงาน แล้วก็มีปัญหาเรื่องงาน เรื่องเงิน อะไรแบบนี้เนาะ แล้วพอหนูมาเจอเพลงเนี้ยค่ะ เหมือนมีคน ใช่ เหมือนมีคนให้กำลังใจหนูเลยว่า "อุ๊ย เธอวันนี้ไม่เป็นไร เธอเหนื่อย เธอล้า คือวันเนี้ยเธอไม่ได้แพ้หรอกนะ เธอแค่อ่อนแอ วันนี้เธอแค่พักเหนื่อย เดี๋ยวมันก็จะดีเอง ทุกอย่างมันกำลังจะดี" เนื้อเพลงมันก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ ให้กำลังใจเช้าเย็น
ตอนนี้ เกือบเดือนแล้วเหรอ? อ้อ <laughs> ครับ อ๋อ มีปัญหาด้วย อะฮะ อา ก็ อาจจะโดนใจในช่วงนี้ด้วยใช่ไหม? เพราะว่าอาจจะเป็นตรงกับสถานการณ์ ณ ตอนนี้ของเรา ก็เลยทำให้อาจจะชอบฟัง เยอะมากกว่าปกติเนาะ? อา
ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มัน มันก็เลยดูลงตัวกับเราในตอนนี้ไปเลย ทั้งที่แบบว่า เหมือนมัน เพลงเนี้ยมันถูก สร้าง ขึ้นมาให้เราเลยค่ะ โดยส่วน ตัว หนูคิดอ่ะ ตอนเนี้ย <chuckles> ค่ะ
ครับ อือฮึ <chuckles> ครับ แล้วเคยเจอแบบอันนี้ไหมครับ ที่ว่าเราอาจจะฟังผ่านพวกสตรีมมิงเนาะ อย่าง อ่า ที่คุณว่า ใช้ JOOX หรือว่าใช้ยูทูบ อย่างเงี้ย แบบมันสุ่มเพลงที่เราไม่เคยฟังมา แล้วเรารู้สึกว่าเรา อ่า ได้ฟังไปรู้สึกว่า เอ๊ย มันก็ดูโอเคนะ มันอาจจะไม่เคยฟัง หรือว่าปกติเราข้ามไปเลย?
ค่ะ ค่ะ อืม มีค่ะ หนูก็ โดยพื้นฐานเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว แต่เราก็สามารถฟังเพลงค่ะ คือหนูอะฟังได้ทุกแนวอยู่แล้ว หนูก็ไม่ ไม่ค่อยเลื่อนผ่านนะคะ แต่ก็จะฟังไปจนจบนั่นแหละค่ะ จะชอบ หรือไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ
อือฮึ ครับ ครับ และปกกะ ทุกแนวนี่ แต่ว่าปกติแบบหลัก ๆ แล้ว คือแนวไหนอะครับ?